食べれないですね。うん。何かありますか？
うんうんうん、そっか。 ええ、すあ、好きじゃない食べ物は、ほんとにきゅうりが全く食べれないので、うーん、うーん、なんで、きゅうりが入ってる食べ物は、全てきゅうりを取り除いて食べるぐらいかな。うーん、うーん。
ええ。 へえ。 きゅうりの味が苦手なんですか？
ああ、あのね、きゅうりの匂いですかね、どっちかって言うと。あの、瓜系の瓜系の匂いがあんまり好きじゃないのかな。そう。で、ま、すええ、野菜とかサラダにきゅうりが入ってたら、も、取り除くし、ま、何だったらポテトサラダにきゅうりが入ってると、そのポテトサラダにきょ基本的にはちょっと食べれないかな、匂いがくっついてしまってるので。うーん。うーん、うん。そうなんです。実は、そう、結構、遺伝みたいで、このきゅうりが嫌いっていうのが。そうね、私のおばもきゅうりが嫌いなので、あのうん、あの、私がきゅうりをのけて食べてたら、それを見たおばが「え、私もきゅうり食べれないのよ」って「あんたもきゅうり食べれないの？」みたいな感じで言って、初めてそこで、そう、それが、あ、遺伝だったんだってことに気づくんですけど。
え、そうなんです。 ええ。 ええ。 ああ、そうなんですね。ううん。 ええ。 ええ。 ええ。 へえ。 ええ。
うーん。なんで、きゅうりは、あの、多分、うーん、ほんとに私が嫌いっていうよりも、私の遺伝遺伝子が嫌いなんだなということを、そこでちょっと、ええ、悟りました、ほんとに。うーん。なんでうん。うん。
ああ、そうなんですね。 うん。あの、ご家族の中では、すあの、う食べられる方いるいらっしゃるんですか？